Ayan nung camping kami kasi, ah, 'pag talagang mahina ka ikaw yung mahuhuli, lalo at may mga wake-up call, may mga shower call din na ginagawa, ayan para talagang tine-train kang maging, ah, ah, s pagigi
Hmm. Mm. Hmm. M Oo. Ah, oo. Oo, oo. Parang ano kayo 'no, may drill kayo sa mga gano'n?
Oo, may mga drill deal ayun. So, sa paraan na 'yun kailangan maagap ka, 'tsaka kailangan alerto ka. Kasi ako sanay akong na sa bahay ang wake-up call ko, ah, 'pag gusto ko lang gumising, 'di ba? 'Tsaka gising ng nanay mo, magulang mo do'n kasi talagang sisigawan ka. "Gising na!" Parang PBB 'no? "Mga housemates gising na." Ayan, 'tsaka yung shower call namin, ah, 15 minutes lang din talaga may mga pagkakataon na nga, ah, wala ng time na maligo kasi maghahanap ka pa kung anong susuotin. So first time mo na ayun 'tsaka oo, pabilisan talaga 'tsaka paunahan sa CR. May time na nga naliligo na nga lang naliligo na lang din kami sa likod o sa ibang dorm, para sa ga pero bawal 'yun. 'Tsaka, ang challenges din no'n na ano na
Mm. Hmm. Hmm. Oo. Ang ingay. Oo, oo, oo. Totoo, totoo. Ah, okey. Ah, oo. O ah, oo, oo. Hmm. Oo, mm. Mabilisan. Ay, oo. Oo. Oo. Ay, okey. Mm.